ปกติเป็นคนดูซีรีส์ไหมครับ?
อืม ดูแบบ <chuckles> เยอะเลยค่ะ ดูบ่อย เพราะว่า เพราะว่าเป็นคนที่แบบทำงานที่บ้านไงคะ เป็นแบบ Freelance ซึ่งมันเป็นงานที่แบบว่า เออ สามารถฟังซีรีส์ หรือว่าฟังนิยาย หรือว่าดู ฟ ซีรีส์ อะไรพวกนี้ไปด้วย ก็เลยแบบ เออ จะดูเยอะเลยล่ะค่ะ อืม
อ๋อ โอ้ ครับ อา อา ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ ครับ เออ อย่างงั้นนี่ดีเลยครับ แล้วมีซีรีส์เรื่องไหนไหมครับ? ที่ทำให้คุณน่ะติดงอมแงมเลยอะ?
อืม ก็เยอะนะคะหลายเรื่อง งั้นเอาเริ่มจาก เพราะว่ามันจะมีหลายฝั่ง ทั้งฝั่งเกาหลี ฝั่งฝรั่ง ฝั่งจีนค่ะ แต่ช่วงนี้ ก็คือเริ่ม เริ่มจากฝั่ง อ่า ฝรั่งก่อน แล้วก็ฟัง ฝั่งจีนเนาะ อย่างของฝั่งทำ อา ถูกต้อง ฝั่ง ฝั่งยุโรป อย่างอังกฤษ อย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้ดูค่ะ ไม่ค่อยได้ดู แต่ว่าจะดูฝั่งอเมริกัน ซึ่งจะเป็นพวก อ่า แนวตื่นเต้นหน่อย ก็อย่างเช่นของ เอ่อ Walking Dead ค่ะ คือช่วงที่เข้าไปดูนี่เหมือนกับว่า ซีรีส์มันผ่านมาหลายซีซันแล้ว แล้วเราค่อยไปเก็บตกเนาะ ช่วงนั้นก็คือแบบว่าง
ครับ อา ได้ครับ อา ฝั่ง ต่างประเทศ โซนยุโรปเนาะ เออ ได้ ๆ เป็นยังไงครับ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย อืม ๆ ๆ อืม ครับผม อา ครับ อา เออ ช่วยลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Walking Dead หน่อย หน่อยได้ไหมครับว่า มันเป็นเรื่องราวยังไงอะ?
อือฮึ ได้ ได้ อือฮึ อืม ได้เลยค่ะ คือตอนที่เข้าไปดู Walking Dead นะคะ คือมันเสร็จไปแล้วสักแบบ 3 4 5 ซีซันเนาะ เราก็เลยแบบดูยาวได้เลย ไม่ต้องรอไงคะ ช่วงแรกที่เข้าไปดูซีซัน 1 นี่ คือแบบไม่ได้แบบว่า ตั้งความหวังอะไรเลยนะ คือมันเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้ไง เราก็จะเคยเห็นมาหลาย ๆ อย่างเนาะ ในหนังที่เป็นแบบเกี่ยวกับซอมบี้ หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบไม่ค่อยคาดหวัง ใช่ แต่พอเข้าไปดู Walking Dead นะคะ คือมันให้ มัน มันให้ความรู้สึกที่แตกต่าง คือคล้ายว่า ตอนซีซันแรกมันจะเริ่มเรื่องมาที่พระเอกนะคะที่ชื่อว่า Rick เนี่ย เขาเป็นนายอำเภอเนาะ เหมือนเขาว่าเขา บาดเจ็บ หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วเขาก็แบบว่า แบบว่าสลบอยู่ที่โรงพยาน ไปนานมาก พอเขาฟื้นตื่นขึ้นมาเนี่ย โลกคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะ ทั้งแบบว่า มันเป็นโลกเหมือนคล้าย ๆ อืม ๆ
ครับ ครับผม อืม อ๋อ อืม ครับผม เออ เออ ๆ เป็นยังไงครับ? อา อา ๆ ๆ ครับ อา ครับ อ๋อ เออ ๆ ๆ คือ ตัวเอกตื่นมาบนโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้ว โอ้โฮ ครับผม
อือฮึ ถูกต้อง คือตอนที่เขาหลับไป แล้วพอเขาตื่นมาเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่รู้ว่ามันเป็นโลกซอมบี้หรืออะไร เพราะว่ามันไม่มีคนในโรงพยาบาลนั้นเลยค่ะ แบบเงียบ แล้วแบบว่ารกร้าง มีศพ หรือว่ามีอะไรเกลื่อนกลาดไปหมดเลย อย่างเงี้ยค่ะ พอเขาตื่นขึ้นมา อืม ๆ ถูกต้อง อือฮึ ใช่ ใช่เลย แล้วพอเขาเดิน เออ พอเขาเดินออกมาเนาะ แล้วเขาก็มาเห็นเหมือนกับว่า เหมือนเป็นคนคนหนึ่งอะ อยู่ไกล ๆ กำลังแบบอยู่บนพื้นแล้วกินอะไรอยู่ อย่างเงี้ยไง คือเขาก็เดิน "เอ๊ะ ใครอะ? เหมือน ทำไมไปนั่งกินอะไรอยู่บนพื้น?" เงี้ย เขาก็เดินแล้วก็ถาม เหมือน เหมือนเขาตะโกนถามอะค่ะว่า "เฮ้! อะไรเกิด อะไรขึ้น?" อะไรประมาณนี้อะค่ะ เขาก็พยายาม เออ เดินเข้าไปใกล้ ๆ แล้วแบบว่าเขาแบบอึ้งไง ไอ้เราก็แบบว่าไม่เคยดูหนังซอมบี้ที่แบบว่าเขาทำเอฟเฟกต์ หรือทำอะไรที่แบบว่ามันเหมือนจริงมาก ๆ เลยอะ ทั้ง ทั้งหน้าซอมบี้ที่แบบว่า ใช่ สมจริง คือตัวซอมบี้ คือตัวนั้นน่ะจำได้ติดตาเลยค่ะ คือเขามีอยู่ครึ่งตัว <chuckles> มีเป็นท่อนบน เออ เป็นท่อนบนแล้วแบบว่าศีรษะนี่ค่ะ มีผมแบบกระหย่อมกระแหยม อะไรอย่างเงี้ย ผมนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วแบบหน้าเหี่ยว ๆ คือกำลังนั่งกัดกินอะไรอยู่บนพื้น อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบมีครึ่งตัวไง แล้วแบบ Rick นะ คือมองเห็น Rick ตกใจ เราก็ยังตกใจเลย เออ เห็น <chuckles> เรา เราให้ความรู้สึกว่า พระเอกตกใจแล้วเรา ใช่ ฉันเห็นแบบนี้ฉันก็ตกใจเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นซีซันแรกที่แบบว่า อุ๊ย ติดตาติดใจมากเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้ว อืม ๆ
อือ อ๋อ เหมือน เหมือนตื่นมาแล้วก็ไม่เจอคนอื่นเลย แบบไม่เจอทั้งพยาบาล ไม่เจอทั้งหมอ เออ ๆ ๆ แล้วมันยังไงต่อครับ? อืม อืม อื้อฮือ ครับผม เออ ๆ อา เออ ครับผม อา อ๋อ คือ มาสมจริงเหรอครับ? เออ ๆ อื้อฮือ อืม โอ้โฮ เออ ๆ ครับ อา โอ้โฮ ครับผม เออ ๆ ๆ อา ครับ เออ ๆ ๆ เอ๊ แล้วอย่างเงี้ย คุณอินเลยไหม? แบบว่าแบบใช้เวลาไปในการดูจบซีซันแรกอะ ใช้เวลานานไหมครับ?
อุ๊ย อืม ๆ โอ้โฮ <chuckles> ไม่นานเลย เพราะมันอินมากเลย แบบดูแบบ ดีบท ดูแบบมาราธอนเลยไง เพราะว่าเหมือนที่บอกอะ คือซีซันมัน มัน มันจบไปหลายปีแล้ว มันมีหลายซีซันสต๊อกไว้ไง เราไม่ต้องแบบว่า เออ รออีกปีหน้า ไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไง คือแบบว่าเราสามารถดูได้จากซีซัน 1 ไปจนถึงแบบว่าซีซัน 3 4 5 ได้เลยอะ เพราะมันแบบสต๊อกไว้ให้เราเสร็จแล้ว เราก็แบบนั่งดูมาราธอนเลย เออ ช่วงนั้นก็แบบว่า เหมือน เหมือนซอมบี้ขึ้นสมองเลยอะ <chuckles>
อือฮึ ไม่นานเลยเหรอ เออ ๆ ๆ อ๋อ ครับ อา อืม อือ ๆ ๆ โอ้โฮ! ครับ เออ เออ ๆ ๆ แล้วเนื้อหาใน ใน ในซีรีส์อันเนี่ย มันมีความเข้มข้นขึ้นเหรอครับ ถึงทำเป็นเหตุผลทำให้คุณน่ะติด?
อือ อืม อืม ใช่ อืม ๆ ใช่ ๆ เลย คือมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับซอมบี้ไง มันทำให้เราได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ในโลกของ หลังจากโลกที่แบบ เออ อะไรล่มสลายไปแล้วนี่เนาะ มีแต่คนที่แบบว่าเอาตัวรอด ดังนั้น ซีซันแรก ๆ เนี่ย เขาก็คือเหมือนว่าจะโฟกัสไปที่ตัวคน ตัวคนที่แบบว่า เออ พยายามที่จะอยู่ยังไง อา เอาตัวรอดยังไง ใช่ อืม ๆ
อา ๆ อืม เออ ๆ ๆ ๆ อ๋อ อืม อืม ครับ อ๋อ นิสัยของ ของตัวละครแต่ละ แต่ละตัวใน ในเรื่องใช่ไหมครับ เออ แล้วยังไงต่อ?
อือฮึ ถูกต้องเลย คือว่าเราจะเห็นพัฒนาการนิสัยของตัวละครด้วยนะคุณ คือเพราะว่าเหมือนว่า เขาจะต้องเอาตัวรอดให้อยู่ในโลก ในโลกนี้ให้ได้ คือต้องอยู่ยังไง ปรับตัวยังไง แบบเนี้ยค่ะว่า ตัวเองจะอยู่ ได้ยังไง หากิน ที่อยู่ เพราะว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเนาะ มันไม่มีไฟ มันไม่มีอาหารเงี้ย เราก็จะเห็นการปรับตัวของมนุษย์ แล้วก็เราจะเห็นเหมือนว่า เหมือนว่าไร อะไร เออ ความดิบเถื่อนของมนุษย์ ที่จะเอาตัวรอดอย่างเงี้ย ว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไง ถูกต้อง ถูกต้อง อะฮะ
อืม เออ ๆ ครับผม เออ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ ๆ สัญชาตญาณใช่ไหมครับ? พอ พอโลกล่มสลายแล้ว มนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไง? โอ้โฮ น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ เออ
ถูกต้อง ถูกต้องเลยค่ะ มันเลยทำให้เนื้อเรื่องนี้น่าสนใจ เพราะว่าเขาไม่ได้โฟกัสว่า เออ ผีมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย มันโฟกัสที่ว่า คนเขาจะอยู่ยังไง แล้วดู ๆ ไปแล้ว รูการพัฒนาการของคน เออ จากคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอ อยู่ในครอบครัวที่แบบว่า โดนทำร้ายมาตลอดชีวิต แต่ว่าหนังมันพัฒนาการให้เขา ผู้หญิงคนเนี้ยน่ะ แบบต่อสู้ แล้วก็เข้มแข็ง แล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกของซอมบี้ได้ อย่างเงี้ย อืม มันก็เลยน่าสนใจ
อืม เออ อ๋อ ครับผม อืม อืม โอ้โฮ ครับ นับ นับว่าเป็นซีรีส์ที่สนใจมากเลยครับ แล้วอย่างนี้คุณพอจะมีตัวละครไหนที่มันผูกพัน หรือ หรือ หรือคุณน่ะ ไหมครับเป็นพิเศษ?
อือฮึ อือ ได้ มีเลย ก็คือ ตัวหลักเนี่ยแหละค่ะ Rick นะ แล้วก็ตัวหลักที่เขาเป็นตัวหลักในของ Rick ใช่ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอะ จำชื่อไม่ได้ เขาชื่ออะไรเนาะ คือเขาจะออกแนวแบบว่า อืม อ๋อ อีกตัวหนึ่งก็ชอบ คือ Glenn ค่ะ Glenn เขาจะเป็นเหมือนตัวแทนชาว Asian เพราะเขาเป็น เอ่อ นักแสดง คล้าย ๆ กับอเมริกัน-เกาหลีเนาะ เขาก็จะเป็นหน้า ต Asian เงี้ย มันก็จะ เริ่มเรื่องมาว่า เขาก็เป็นเหมือนเด็กหนุ่มธรรมดาอะ เป็นเด็กหนุ่มธรรมนา ที่แบบว่าเอาตัวรอดอยู่ในแบบ ในเมืองได้ อย่างเงี้ย ซึ่ง ฉากที่เขาเจอกับ Rick ในตัวละครหลักเนี่ยค่ะ มันทำให้เราแบบ เออ จำตัวละครนี้ได้ คือเขาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาที่แบบว่า เออ เอาตัวรอดได้ แล้วก็สามารถช่วยพระเอกได้ อะไรเงี้ย แล้วเราก็เห็นพัฒนาการของเขานะคะ จากเด็กหนุ่มวัยรุ่น อย่างเงี้ย จนเติบโต แล้วก็แบบว่า เออ สามารถต่อสู้ได้เก่งขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยชอบตัวละคร แล้วตอนที่ ตัวละคร ตัวนี้ตายนะแบบว่า อุ๊ย อกหักมากเลย อย่างเงี้ย อืม
อืม Rick ครับ อา อา ๆ ๆ ๆ Glenn ครับ อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ ครับ อืม อา ครับผม อืม อืม ๆ ๆ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ เออ อืม ตัวละครตัวนี้ตายด้วยเหรอครับ? โอ้โฮ
ใช่ แต่จำไม่ได้ว่าซีซันไหนที่เขาตาย ยิ่งช่วงหลัง ๆ ที่แบบว่า เออ ตัวละครนี้ตาย เราก็แบบ อืม ไม่สนุกเลย ไรอย่างเงี้ย สงสารเขา อะไรประมาณเนี้ย อืม แต่ว่าก็ อืม เนี่ยค่ะ
ครับ เออ เออ ๆ ๆ อ๋อ เพราะอาจ อาจจะเนื่องด้วยว่าเป็นตัวละครที่คุณน่ะตามเชียร์ถูกไหมครับ? แล้วพอ แล้วพอ เขา เขาเกิดเสียไป มันก็เลยทำให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยไม่สนุกอีกต่อไป สำหรับคุณเหรอครับ?
อืม ใช่ อืม ๆ มันก็ไม่เชิงไม่สนุก แต่มันแบบเสียดาย อย่างเงี้ย เสียใจ ทำไมฆ่าตัวละครตัวนี้ อะไรอย่างเงี้ย ก็มีบ้าง แต่ว่าที่ทำให้ เอ่อ ซีรีส์ เพราะว่าดูจริง ๆ ที่แบบว่าติดซีรีส์เรื่องนี้อะ มันเตอ จะประมาณเป็นซีซัน 8-9 เนี่ย หลัง ๆ พอ เออ พอตัวละครที่เป็น เอ่อ นักแสดงตัวหลักที่เล่นเป็น Rick เนี่ยน่ะค่ะ เขาแบบว่าไม่ต่อสัญญา หรืออะไรประมาณเนี้ย ก็เลยทำให้ซีรีส์เนี่ยมันแบบ เหมือน เหมือนมันหมดไฟสำหรับเราอะ มันไม่น่าสนใจ แล้วอึด อือ เราก็ติดตามนะ อือ แต่มันก็ไม่สนุก
อา ๆ อ๋อ เสียดาย อ๋อ ครับผม โอ้โฮ ครับ อา อืม ครับผม คือมีเรื่องของ ของความเป็นจริงด้วยใช่ไหมครับ? ที่ว่าตัวนักแสดงไม่ ไม่ต่อสัญญา โอ้โฮ ครับ
อือฮึ ใช่ อันนั้นด้วย ๆ เพราะว่ามันเลยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันแบบไม่สนุกอะ แล้วแบบเนื้อเรื่องมันออกไปดู ออกทะเลไปไหนก็ไม่รู้อะ เออ หลัง ๆ ซีซันแบบว่า 9 10 11 อย่างเงี้ย ก็เลยไปดูนะ ดูแต่ก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ติด แล้วก็แบบ เออ ไม่ได้แบบว่าอินขนาดนั้น อย่างเงี้ย อืม
เออ ครับ เออ ๆ ๆ ครับ อา แล้วอย่างเงี้ยครับ จริงไหมครับ? กับคำที่ว่า เอ่อ เอ่อ คนดูอะมักจะผูกพันกับนักแสดงมากกว่าเนื้อหา
อือฮึ อืม อืม มัน มันก็ไม่เชิงว่าผูกพันกับนักแสดง เราผูกพันกับตัวแครักเตอร์ตัวนั้นน่ะ เพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่า แครักเตอร์ตัวนั้นคือ Rick Rick เขาหน้าตาเป็นอย่างงี้ไง แล้วเขา ก็คือเป็นตัวดำเนินเรื่อง เงี้ย แล้วถ้า Rick ตายไปจากโลกเนี้ย มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่า เออ เนื้อเรื่อง หรือว่าโลกของละครเรื่องเนี้ย มัน มันไม่สนุกไง ถ้าคุณจะไปชูโรงตัวแครักเตอร์ตัวอื่นขึ้นมาให้เป็นตัวหลัก เงี้ย เราก็แบบเหมือนไม่อินไง อืม มันก็ประมาณนั้นน่ะ ใช่
เออ คาแรกเตอร์ ครับ อ้าว อืม ครับผม ครับ อา ๆ ๆ โอ้โฮ ก็เท่าที่ฟังมา ใช่ไหมครับ มันก็มีหลายซีซันเนาะ ถึง 11 ซีซันเลย แล้วบทในซีซันแรก ๆ ก็อาจจะปูบทให้กับตัวเอกตัวนี้ถูกไหมครับ? โอ้โฮ ครับ แล้วหลัง หลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้จบอะ คุณได้เรียนรู้ หรือมีมุมมองทัศนคติ ต่อ ต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ?
อืม ใช่ ใช่ ๆ ถูกต้องเลย อือฮึ อืม มันมีมุมมองนะ เรา พอเราดู เราก็จะรู เอ่อ ถึงสัญชาตญาณของคนน่ะว่า จริง ๆ คนเราเนี่ยนะ มันไม่ได้แบบว่าเลวหรือว่าดีมาแต่กำเนิดอะ มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยอะ เพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ย บางครั้งแล้วไปดูแบบว่า เออ ตัวร้ายตัวนี้นะ อุ๊ย ทำไมมันร้ายจัง แต่พอเขาปูเรื่องไปถึง เอ่อ แบ็กกราวนด์ของตัวละครตัวนี้ว่า เขาเป็นใครมาจากไหน แล้วเกิด ใช่
อืม อา อา ๆ ครับผม อือ อืม เป็นภูมิหลังของ ของแต่ละ แต่ละตัวละครใช่ไหมครับ? เออ
ใช่ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขา ทำไมเขาถึงกลายมาเป็นผู้ร้าย หรือว่าตัวร้ายเสียขนาดเนี้ย ในโลก โลกใบเนี้ย อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเหมือน เหมือนก่อนที่โลกจะล่มสลายเงี้ย ตัวละครตัวนี้เขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรา ๆ อย่างเงี้ย แต่ว่าพอเขาเสียทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรเงี้ย หรือว่าต้องดิ้นรน หรือว่าพอโลกมันเป็นอย่างเงี้ย ไปเจอแต่คนร้าย ๆ มันก็เลยขัดเกลาให้เขาเนี่ย กลายเป็นคนแบบนั้นด้วย เราก็เลยเข้าใจว่า อ๋อ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ อือฮึ เราก็เลยแบบว่า อือ อืม
อื้อฮือ ครับ อืม ๆ ๆ เออ ครับ สังคมมันหล่อหลอมใช่ไหมครับ? เออ ครับ แล้วนอกจาก ซ ซีรีส์เรื่อง เรื่องเนี้ย มัน มันมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกไหม ที่คุณเปิดใจดูครับ?
อือฮึ อืม พอช่วงแบบว่า เออ หลัง ๆ ซีรีส์ฝั่งจี เอ๊ย ฝั่งฝรั่งนี่เริ่ม เริ่มซา ๆ เนาะ มิ มิค่อยมีเรื่องที่แบบน่าสนใจแล้วก็จะมา ช่วงนี้มาฝั่งจีนค่ะ แบบ ซีรีส์ฝั่งจีนช่วงนี้ เออ ง่ายด้วยเพราะว่า ถูกต้อง คือฝั่งจีนมันจะง่ายกว่า คือเราไม่ต้องรอเป็นซีซัน เป็นปี ๆ เนาะ อย่างของฝั่งฝรั่งเนี่ย เราต้องดูจบ 10 EP. แล้วก็รออีกปีหน้า ไรอย่างเงี้ย บางครั้งมันก็เหนื่อยเนาะ ขิ ขี้เกียจรอ อย่างเงี้ย แต่ฝั่งจีนเนี่ยเขาก็จะมี อย่างเช่น อะ มันอาจจะมีแค่ 40 ตอนเราดูจบแบบยาวไปเลย อย่างเงี้ย แล้วก็จบเป็นเรื่อง ๆ ไป อย่างเงี้ย มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อืม ๆ
อา ๆ ๆ ครับผม อา อืม มาฝั่งเอเชียบ้างแล้ว เออ เป็นยังไงครับ? เออ เออ ยังไงครับ? เออ โอ้โฮ ครับ เออ ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ เออ ๆ เดี๋ยวนะครับ จาก จากซีรีส์ทางฝั่งอเมริกาที่มี สิบ ตอน แต่เราต้องรอ คุณต้องรอเป็นช่วงระยะเวลานาน แต่มาเป็นซีรีส์จีนนี่มันมีถึง 40 ตอนเลยเหรอครับ? โอ้โฮ
ค่ะ ใช่ อะฮะ ใช่ ใช่ มันมี 40 ตอนนะ แล้วเราสามารถดูได้แบบยิงยาวได้เลย ไม่ต้องรอไปถึงแบบปีหน้า ไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกค่ะ
เออ ๆ ๆ ครับ แล้วมีซีรีส์เรื่องไหนไหมครับ ที่คุณดูจนแบบว่าลืมเวลาเลยอะ?
อืม อุ๊ย มี มีหลายเรื่องมากเลย ช่วงนี้แบบข้ามไปกำแพงเมืองจีน แล้วออกมาไม่ได้เลยค่ะ ก็จะมีเรื่อง อ่า อะไรนะ เล่ห์รักวังคุณหนิง ซึ่งตอนแรกเข้าไปเนี่ย เราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ เราแค่เห็นว่า อุ๊ย! ตัวเอกนี่หน้าตาดีเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเข้าไปดู อย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็คือแบบให้ฟีลที่ต่างกันไปเลยกับของซีรีส์ฝรั่งนะ เพราะว่าอย่างซีรีส์ฝั่งจีนเนี่ย มันก็จะแบบเบา ๆ หน่อย อย่างเงี้ย มันจะมี drama เล็ก ๆ แต่คือมันก็ไม่ถึงกับเชิงหนักอะไรขนาดนั้น เราก็จะ คือดูได้เรื่อย ๆ ไม่เครียด ไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะ เออ ดูสบาย ๆ อือฮึ
อา อือ ๆ อือ อา ๆ ๆ ครับ เออ อะ เออ อืม ๆ อืม ครับผม อา อา ครับ เออ แล้ว แล้วในเรื่องอะมีฉากไหนไหม? ในเรื่องเนี้ยที่ทำให้ ให้คุณอินอะจนจำได้แม่นเลย
อะฮะ อืม มี ๆ อย่างเช่น ฉากที่แบบว่าพระเอกนางเอกนะ มันต้องแบบว่ามีการฆ่ากันก่อน แล้วถึงจะแบบว่า อย่างงี้นะ เรื่องมันจะปูว่า 2 คนเนี่ยเหมือนคือฆ่ากันมาก่อน โดยนางเอกเนี่ยเป็นฮองเฮา พระเอกเป็นเหมือนเสนาบดี อะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ฆ่า ๆ กันตาย แล้วนางเอกก็คือเหมือนย้อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเขาเรียกอะไรอะ กลับมาเกิดใหม่ หรือว่าย้อนแบบกลับชาติ หรือว่ากลับ เหมือนย้อนมิติกลับมา เออ เหมือนย้อนมิติกลับมาเกิดอีกทีในช่วงที่ตัวเองอายุ 18 อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งยังไม่ได้เป็นฮองเฮา ซึ่งยังไม่ได้ฆ่าคนอื่นเพื่อแย่งชิงอำนาจ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือน เหมือนกับเขากลับมาเกิด แล้วเขาก็ตั้งใจว่า เขาจะไม่เป็นคนคนนั้นอีกแล้ว เขาจะไม่ฆ่าคนเพื่ออำนาจ เขาจะไม่อยากไปอยู่ในวังวนของการแย่งชิมอํำนาจ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยใช้ชีวิตแบบใหม่ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมัน มัน เออ
เออ ๆ ๆ อือ คือ อ เออ ๆ ๆ ครับ อ้าว! กลับชาติเหรอครับ? กลับ อ๋อ เออ ๆ อืม อา ครับผม อื้อฮือ ครับ เออ ๆ ๆ โอ้โฮ เป็น เออ เป็นเนื้อเรื่องที่ดู ดูแบบน่าสนใจมาก ๆ เลยนะครับ เออ
อืม มันอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนคนสมัยนี้เนาะ อาจจะอยากย้อนกลับไป หรือเปล่า ว่ามันมีหลายเรื่องมากเลยที่แบบว่าเป็นหนังย้อนอดีต คืออยากจะย้อนกลับไปแล้วคิดว่า "ถ้าฉันย้อนกลับไปได้ ฉันจะทำแบบใหม่ ชีวิตฉันจะคงเป็นแบบใหม่" อันนี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะ แต่มันมีเยอะมากเลยแนวเนี้ย อืม
ครับ อืม ครับ อา อ๋อ ครับ แล้วหลังจากที่คุณได้ดูเรื่องนี้เนาะ คุณว่าเรื่อง เรื่องเนี้ย มันสอนอะไรคุณบ้างอะครับ?
อะฮะ อืม ก็เหมือนกับว่ะหล่าล่า บางคนเราจะรู้สึกว่า เสียใจ เสีย เสียดาย หรือว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วเนาะ ว่า เออ ถ้า ถ้ารู้อย่างเงี้ย ฉันคงไม่ทำ อย่างเงี้ย เลย มันก็เลยทำให้เราคิดว่า ถ้าเราเนี่ยนะจะทำอะไรอะต้องคิดให้ดี คิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำนะ เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยน่ะนะ เราไม่สามารถ ที่จะ เกิดใหม่เหมือนนางเอกเนาะ แล้วก็กลับย้อนอดีต ใช่ ถูกต้อง เออ ๆ ดังนั้นจะทำอะไรหรือว่าจะ อะไรอย่างเงี้ย ต้องคิดให้ดี ๆ ก่อนที่เราจะทำ แล้วก็ตัดสินใจทำ อย่างเงี้ย เพราะว่าเรา คงไม่มีโอกาสที่จะย้อนอดีตกลับไปทำ นะ หรือว่าอันไหนที่รามทำไปแล้วก็อย่าเสียใจ เพราะว่าเราได้คิดดีแล้ว แล้วก็วางแผนดีแล้ว อย่างเงี้ย ไตร่ตรองดีแล้ว ถ้าทำแล้วก็ทำเลย อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อา อา ครับผม อา เออ อ๋อ เออ ๆ ๆ อ๋อ ไม่มีโอกาสกลับไปแก้ซ้ำแล้ว เออ ครับ โอ้โฮ อืม ครับ อา ๆ ๆ อ๋อ ก็เป็น เป็นข้อคิดหรือว่า ส สิ่งเนี้ย อะ เป็นสิ่งที่คุณนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงด้วยไหมครับ?
ใช่ ถูกเลยค่ะ อือฮึ
เออ โอ้โฮ แล้วถ้าให้ จะ จะให้คะแนนเรื่องนี้เต็ม 10 อะ คุณจะให้เท่าไรครับ แล้วก็จะหักตรงไหนอะ?
อืม ๆ อืม อือ <laughs> ลำเอียงได้ไหมคะ? เพราะว่าพระเอกหน้าตาดีเลยนะ ให้ 10 เลย <laughs>
เออ ได้ครับ อ๋อ โอ้โฮ โอ้ ครับ นับเป็นแบบ เออ เรื่อง เรื่องที่น่าสนใจมากเลยเนาะ
<chuckles> อือ อันนั้น อัน อันนั้นนะ เอาหน้าตามาให้ได้คะแนนแทน ใช่ค่ะ อือ ๆ
เออ ตั้งแต่ซีรีส์ทางฝั่ง เออ อเมริกาละ ที่ว่าเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นแนว แนวเรื่องใหม่ ๆ อะครับ ที่ว่าคุณ คุณก็มาแชร์ให้ ให้กันฟัง จนทำให้แบบเราติดอาจจะดูแบบหลาย ๆ ซีซันต่อกันเลย แล้วในซีรีส์จีน เราก็จะดูในเรื่องของมีเนื้อเรื่องที่มัน เออ ดีอะ น่าสนใจมาก ๆ เลย ใช่ครับ วันนี้ก็ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับ ไว้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ใหม่นะครับ สวัสดีครับ
อือฮึ ใช่ อืม ใช่ อือฮึ อะฮะ อืม ใช่ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ